Ma allora io da piccola diciamo che ero più il tipo di bambina che andava fuori a giocare, cioè nel senso, poi cresciuta in un paesino eravamo più: torni a casa, mangi, fuggi, no, quindi stavi sempre in giro, cioè
<scoffs> Okay. Ehm. Esatto, esatto, esatto. Questa è questa è una caratteristica che ho anch'io e che mi confermerai anche tu quindi, visto che abbiamo un'esperienza simile in questo senso, che è una realtà che da adolescente ti va stretta in una maniera proprio soffocante quasi, no, però in realtà
Sì, sì. Eh, sì nell'età adolescenziale sì, forse sì.
Esatto, però da bambini quant'è bello crescere in un piccolo paese, cioè sei al sicuro, tutti ti conoscono, tutti ti danno un occhio, hai sempre 8000 amichetti con cui giocare e scorrazzare, dai.
È bello dai, bello. Cioè, sì. È vero. Sì, sì, assolutamente. No, bello perché poi noi ecco, eravamo pure vicini al fiume, boschi, quindi andava bagno al fiume, cioè cose che la gente di città non può capire. <chuckles>
Eh. Mhmm, wow no, mi No, esatto cioè quelli che vivono nelle metropoli che veramente quei poveri figli non possono mai farsi un giro in bicicletta nel quartiere, no, cioè e pensare che invece per noi è stato sacrosanto. Quindi, giocavi all'aria aperta, che che ti piaceva? Facevi sport di squadra o, mhmm
No, no. Esatto, sì, sì, sì, sì, è vero. Sì, molto. Allora, uno dei miei giochi preferiti era la campana.
Bello, sempre bello, è sempre irresistibile comunque eh, cioè <chuckles>
Esatto, cioè che se la becco magari qualcuno che l'ha disegnata, viene voglia di fare il saltello. <chuckles> Sì.
Certo. Subito, subito. No, no, ma non esiste lo, mhmm, un'altra opzione, cioè si fa. Se se trovi una campana in giro ci devi andare sopra per for <chuckles>
Sì. Sì, sì, no, da noi era proprio perché poi la disegnavamo ovunque, dove stavamo stavamo, mezzo alla strada, sui marciapiedi, dentro ai campetti, cioè ovunque. Quello penso che era uno dei miei giochi preferiti, sennò un'altra cosa che facevamo, vabbè il classico un, due, tre stella.
Sì, sì. Sì, sì. Esatto esatto. Sì, sì, sì. È vero. Mh-mh.

Eh guarda, io ho letto un sacco di studi, ricerche e saggi sinceramente dicono tutti che a livello emotivo purtroppo siamo a a terra perché risentiamo di tutte le problematiche che purtroppo ci sono state inculcate da una vita intera, però siamo però siamo anche quelli con più intelligenza emotiva, più e educazione sentimentale anche. Ehm
Okay, sì. Mh. E certo che c ehm, oggi al giorno d'oggi non c'è per niente, quindi
Esatto. E quindi a mhmm, abbiamo più capacità di tutte le altre generazioni prima di noi per quanto riguarda discorsi come appunto la sensibilità, l'empatia, ehm, in generale ecco la tolleranza e l'apertura. Ehm, perché siamo nati in un ehm, anzi, più che nati, cresciuti in un periodo di grossi cambiamenti a livello, mhmm, socioculturale, no, e questo secondo me ha reso le nostre menti più elastiche, più aperte. Ehm, mhmm, e e però ci siamo presi il bello secondo me del vecchio mondo, però anche del nuovo. Invece, ehm, però ecco la ehm, alla fine siamo degli adulti che stanno peggio dei propri genitori, ehm, quindi ecco.
Mh-mh. Sì. Sì. Sì, è vero è vero. Eh sì. <laughs> Vabbè dai, so' dettagli quelli sono <laughs>
Sì, sì. Qualche qualche giorno fa stavo parlando di una cosa simile con un mio amico e niente abbiamo concluso dicendo: "Vabbè, ehm, siamo dei morti di fame con le pezze al sedere però siamo delle persone adorabili." <giggles> Ecco. Oh infatti. Senti è vero che la banca per p il pagamento del mutuo non accetta l'adorabilità però raga però senti meglio così. Anche perché alla fine i soldi, ehm, in qualche maniera uno se si ingegna riesce a farli, però essere essere brave persone con armate di nobili sentimenti secondo me è una di quelle cose che non le puoi imparare, cioè o ce l'hai esatto esatto. Quindi dai, siamo tutto sommato una generazione che pure se è economicamente sfortunata, però, ehm, abbiamo uno spessore emotivo non indifferente.
Sì è vero, beh, oh, fa tanto eh, voi mette. No, però. Certo. No. O ci nasci, o ci nasci. Stiamo Esatto, siamo ricchi di sentimenti. <chuckles>
Esatto, esatto, dai, alla fine che vogliamo fare, questo ci è capitato: prendere o lasciare. <chuckles>
Infatti, esatto esatto, sì, sì sicuramente, però dai la nostra infanzia io non la cambierei con quella di adesso.
Quindi è No. No, no, no, non esiste al mondo. Né l'infanzia, né l'adolescenza, niente. Cioè abbiamo avuto un background socioculturale, dei riferimenti pop secondo me i migliori che siano mai esistiti, quindi e anzi tuttora insomma viviamo nel mito degli anni '90, '2000 che sono ritornati di gran moda, quindi. Ma noi abbiamo vissuto quelli veri però, ecco. <laughs> Ricordatevelo ragazzini. <giggles>
No, infatti. Vero. Esatto, esatto. Sì. È vero. <laughs> Va bene. E s infatti, lasciamoli stare. Dai. A te grazie. Cia
Va bene cara, grazie della conversazione. Cia